Oo, oo nga. <laughs> Dumako 'yan.
Tapos naghanap ako parang companion sa lalaki, ganyan.
Oh, understandable naman 'yan, mm.
Tapos nag-live <hiccups> nag live-in kami kasi parang open sa kanila yung may inuuuwing babae, ganyan. So, na-feel ko naman parang, "Ay wow! May uuwian na ako," kasi hindi ko rin kasundo yung ate ko. Tapos parang after ilang years, dun ko na-realize nung nakita ko na nauso yung mga nagva-viral na solo living, ah, a day in my life as, ah, nakabukod na ganyan. Tas sabi ko
Babae, opo, oo. Mm. <laughs>
sana pala ganun na lang ginawa ko. Kasi all these years nag-wo-work naman ako. <hiccups> Sabi ko sana nag-rent na lang ako ng sarili ko, parang sarili kong sanctuaryo, walang wala akong kailangan kasi 'pag may <hiccups> pag may ka-live-in ka
Mm. M oo. <laughs>
maglilinis ka, maglalaba ka, hindi lang yung sa'yo, pati sa kanya. Pagsisilbihan mo siya.
Oo, magdi oo, magdidip Oo, doble yung trabaho. <laughs>
Ayun, tapos niloko lang ako, inanakan lang ako tapos tumakbo pa sa responsibilidad. Parang sobrang unfair.
Oo. Ah, hala! Naku, 'kala ko nandiyan pa rin siya. Hala, opo. Mm.
Sumakses ako sa huli. Sa huli, talaga. Pero looking back, all tho <hiccups> all those years, kung matured lang ako, siguro yun yung naging pangit na ano, hindi kami nasab pero siguro kung yung mentality lang ng sa ibang bansa na 16 working ka na, um
Mm. Opo, mm.
mga student na nagpa-part <hiccups> nagpa-part-time para makapag-prepare sa pag-alis nila by 18 years old, siguro kung ganun lang yung na <hiccups> naano sa mind ko, sana ganun na lang yung ginawa ko.
Opo. Mm, mm. Mm, nahul nasa huli talaga yung pagsisisi, pero meron naman sigurong plano yung ang Panginoon sa nangyaring yun. <laughs>
Kaya Oo. Oo, nag-lead naman siya dito sa aking mabuting asawa ngayon. So
Mm, oo. So, yun yung plano ng Diyos.
Oo, pero sa panahon ngayon naiinggit ako sa mga naka-solo living, bongga nila.